Sag doch mal, wie integrierst du denn eigentlich Bewegung in ein vollen Arbeitstag?
Ja, also, ich habe jetzt angefangen, ähm, seit schon 'n bisschen geraumer Zeit also, seit einigen Monaten, dass ich gleich direkt morgens, ähm, gucke, dass ich so 'n Morgenritual habe, wo ich mich direkt schon bewege. Weil ich auch manchmal das Gefühl habe, dass, ähm ja, wenn man nachts irgendwie schief gelegen hat oder so oder vielleicht sogar auch nicht so gut geschlafen hat oder wie auch immer. Aber ich finde so morgens, man muss sich erst mal locker machen für den Tag, habe ich das Gefühl. Und, ähm, da da mache ich dann meinen Computer an und habe da meinen Tai Chi Kurs drauf. Und, ähm, das ist 'n sehr umfassender Kurs, aber da kann man, äh, schön sich das anklicken. Also, da gibt's dann ja, so einzelne Segmente und da mache ich dann immer 1 also meistens mach ich 2 und das sind dann so jeweils 10 Minuten. Also, dann habe ich schon gleich meine 20 Minuten, ähm, wo ich dann, äh, schöne, fließende irgendwie Übungen und Dehnungsübungen mache. Das finde ich extrem wichtig, wenn man dann später sitzt. Dehnungsübungen, so auch leichte Kräftigungsübungen, Flexibilität. Also, das sind dann so die Segmente, die ich da nehme. Und da ist auch noch so 'n bisschen da sind auch noch so positive Affirmationen dabei. Also ja, das ist das das hilft mir schon immer irgendwie, mich da auszurichten und auch einfach schön so, mich in meinem Körper dann wohlzufühlen und nicht zu fühlen, als ob irgendwo was hakt oder so. Genau.
Aha. <chuckles> Ah. Mhm. Mhm. Das das klingt auf jeden Fall total spannend. Also, hm, ich habe verstanden, dass du da so eine Art, äh, Videoanleitung hast für Tai Chi und Tai Chi, das sind ja eher so Bewegungsabläufe nur, ne? Mit das hat ja mit mit mit Kampfsport nichts zu tun, ne? Das sind Bewegungsabläufe, oder?
Ja, also das doch, d also es ist 'n ein Kampfsport, ähm, und sind aber auch Bewegungsabläufe. Also, es sind sehr langsame Bewegungsabläufe. Deshalb wird man nicht denken, dass es 'n Kampfsport ist. Aber ist es wohl tatsächlich <laughs> und wird ja auch öfters eher so also, wurde ich wurde mir neulich gesagt, das kennt man ja eher im Zusammenhang mit älteren Leuten oder so wahrscheinlich, weil's gelenkschonend ist oder wie auch immer. Aber ne, also das ist 'n ist 'n 'n Kampfsport und ist auf jeden Fall es gibt ja noch auch Qi Gong. Ich weiß nicht, ob Qi Gong, ähm ich glaube, Tai Chi ist japanischen Ursprungs. Qi Gong ist eher so chinesisch. Ich glaube, vielleicht ist Tai Chi auch chinesisch. Äh, das weiß ich grade gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Aber, ähm, genau, also, das Tai Chi ist auf jeden Fall 'ne Kampfkunst und die Bewegungen, teilweise merkt man das auch da dran, aber ja, sehr interessant. Es sind e f ja scheinbar also, es sind sehr, äh, stabile Bewegungen definitiv, ähm, und sehr, sehr, ähm, energetisch ausgleichende Bewegungen, würde ich sagen. Also, vielleicht ist es auch die Kampfkunst so des inneren Kriegers, <chuckles> könnte man echt so sagen irgendwie
Ah, okay. Ah, okay. Okay. Mhm. Ah. Aha. Ja.
<chuckles> dann ist man bereit sozusagen für den spirituellen Krieg im im Alltag. <laughs>
<laughs> Ja, das klingt ja das klingt ja wirklich stark. Ähm, in den Medien sieht man ja auch immer wieder, dass dass viele Menschen den Morgen beginnen mit Yoga zum Beispiel. Da geht's dann auch sehr viel um Stretching und Atemübungen. Hm, allerdings hattest du gesagt, ergänzend zu den Bewegungen, machst du dann noch so Affirmationen am Morgen teilweise. Was sind denn das für Affirmationen?
Mhm. Mhm. Mhm. Also, das sind auch, äh, von diesem Tai-Chi-Trainer Scott Cole heißt der. Der macht auch Fitness, hat auch so Fitnessvideos. Ähm, und der hat dann halt in seinen im in im letzten Segment, äh, Tai Chi, äh, zur fo for Stress Relief, da sagt er dann irgendwie, ähm Was sagt er dann? „Letting go, being creative“, et cetera. Und dann macht man bestimmte, ähm, Handbewegungen, also B Armbewegungen, die dazu passen, ähm: self love, self protection, ähm. Also, das ist das finde ich ganz schön. Das sind nur so paar paar Schlagwörter im Endeffekt und wo man dann dazu, ähm, ja, Bewegungen macht. Und ich denke auch so, die Bewegungen und das da zu sagen, das geht dann vielleicht bisschen auch mehr in in Fleisch und, äh, Blut rüber, über diese Intention. Das wird ja immer gesagt, dass man sich auch zum Beispiel, ähm, ja, wenn man was besser verinnerlichen, äh, möchte, dass man also, dass es gut ist, wenn man zum Beispiel Euphorie füh fühlt, dass man sich, ähm, dazu bewegt und dazu tönt, also auch, äh, redet, äh, reicht auch im Endeffekt. Und, ähm, ja, dass das auch sozusagen über das das, ähm, ja, Muscle Memory sozusagen vielleicht besser, ähm, sich ins ins Unbewusste abspeichert.
Mhm. Ah. Ja. Mhm. Mhm. Ah, verstehe. Ja, das klingt nach 'nem echt richtig interessanten Ansatz. Also, du fängst den Tag nicht nur mit, äh, körperlicher Bewegung an, sondern auch mit geistiger Bewegung sozusagen. Und dann, ähm, stelle ich mir so vor, du. Arbeitest du eigentlich im Büro oder was für 'ne Tätigkeit?
Mhm. Ja, also ich arbeite jetzt, äh, zurzeit aus dem Homeoffice. Also, deshalb ist es natürlich dann auch, äh, entspannt und passend. Ich muss dann nicht raus irgendwie in die Kälte, jetzt auch grade im Winter und muss dann irgendwie danach noch in 'nen Bus oder so was. Ich glaube, da wäre ich weniger entspannt, würde es aber trotzdem auch machen. Ähm, aber, ähm ja, ich glaube, wenn ich das so halt mache und dann dann äh, sogar manchmal habe ich das jetzt so gemacht, dass ich dann direkt danach auch rausgegangen bin, noch 'n Spaziergang gemacht habe, 'n kurzen. Aber, ähm, ich finde so im Homeoffice, da hat man ja auch sowieso immer mal die Möglichkeit halt kurz aufzuspringen, bisschen rumzulaufen oder rumzuwackeln. Das kann man ja in so 'nem Office, also kann man das natürlich zwar auch teilweise, aber mak man kommt sich vielleicht komischer vor. <chuckles>
Ah, okay. Okay. Mhm. Ja. Aha. Ja, genau. Ich mich so gleich meine Frage. Ähm, also im Homeoffice kannst du ja natürlich viel, viel mehr unter Umständen viel besser, hm, dich bewegen, als wenn du jetzt irgendwo im Büro wärst oder sagen wir mal beim Bäcker arbeiten würdest. Ähm, machst du denn diese Übungen, also morgens ja recht ausgiebig schon, habe ich habe ich rausgehört mindestens 20 Minuten, 1/2 Stunde. Machst du denn über den Tag verteilt immer wieder, ähm, Bewegungsübungen?
Ja. Mhm. Also, das mache ich jetzt nur morgens. Ist eigentlich auch 'ne gute Idee, noch was vielleicht noch mal 10 Minuten nachmittags zu machen, anderes Segment jetzt, wo du's grade sagst. Aber was ich dann meistens mache nachmittags, also auch so nach der Arbeit, ähm, ist dann noch mal rauszugehen und da so 'ne kleine Runde zu drehen. Also ich wohne hier in der Nähe von 'n paar schönen Parks und also da ist viel grün und auch bisschen Wasser. Und da so 'ne so 'ne kleine Runde, das sind auch nur 20 Minuten rum, 20 bis 30, würde sagen, eher 20. Und wenn ich 'ne ganz kleine machen will, kann ich das auch in 15 Minuten machen oder vielleicht sogar kürzer. Also, ich denke immer so, das das ist auch wichtig, ähm, in die Natur rauszukommen, frische Luft zu bekommen, ähm, ja, Sonne zu bekommen und da sich irgendwie auch zu erden, so die Erde bisschen, also z zwar natürlich mit den Schuhsohlen, aber trotzdem halt irgendwie zu berühren. Ich glaube, das hat ähm, das hat was wicht das hat irgendwie 'ne best ganz besondere Energie, die einen so wieder, runterbringt und einen auch entschleunigt. Und, ähm, ich glaube, das kann auch so also Bewegung natürlich ist super, auch zu Hause, aber auch ganz normal laufen, also ohne groß was zu machen. Ich glaube, das das lässt sich gar nicht so ersetzen, wenn's in der Natur ist. Also draußen, das hat schon noch mal so 'n anderen Effekt.
Ah. Hm. Ja. <laughs> Mhm, das hört sich auf jeden Fall nach 'ner sehr sinnvollen Integration von Sport und Bewegung an. Äh, wenn du wenn du sagst laufen, meinst du dann meinst du dann gehen oder oder rennen?
Mhm. Ähm, ich meine gehen. Also, ich habe früher auch bin ich dann ich habe hier auch 'n Sportplatz in der Nähe, wenn dann raus geht und joggen geht und so. Ich hatte auch in 'ner früheren Wohnung hatte ich auch 'n Sportplatz, äh, total in der Nähe. Aber ich merke, das ist nicht immer unbedingt entstressend, weil ich weil das doch so diese dieser Leistungsgedanke dahinter ist. Und, ähm, ich finde es auch zum Thema Persönlichkeitstyp, wenn man jetzt eher so vielleicht so 'ne, ja Typ A Persönlichkeit ist, die dann halt, ähm, wo dann vielleicht Perfektionismus rauskommt oder dieses, äh: „Okay, jetzt bin ich in dem wieder im Leistungsmodus, jetzt muss ich hier was erreichen.“ Ich glaube, das ja generell bei vielen Leuten so, dass halt zum Thema Leistungsgesellschaft, dass sich dann der der Schalter, äh, dementsprechend da irgendwie umlegt
Ah. Ah ja. Mhm. <laughs>
und dann ist man da irgendwie im im kalten Schweiß dann nachher draußen. Also so erinnere ich das noch vom Sport von damals. Und das fühlte sich dann gar nicht mal so toll an. Eher wirklich, also ja, zum Thema Adrenalin und Cortisol runterfahren, ähm, das ist ja auch 'ne große Sache mittlerweile für für j alle eigentlich im Alltag, ähm, ja, dass man das irgendwie runterfahren muss, wenn man arbeitet. Und, äh, genau, ich weiß nicht, ob das Rennen natürlich baut das auch ab, aber, ah, ich ich bin mir nicht so sicher, ob das unbedingt da so gut ist dafür. Oder ob's nicht einfach besser wirklich Zen also wie jetzt das Tai-Chi ganz langsam, ohne Stress, ohne große Anst Anstrengung, ich muss nicht ins Schwitzen kommen. Schwitzen natürlich ist auch gesund und alles, aber ich habe jetzt echt so das Gefühl, da muss ich mich jetzt nicht an meine Grenzen bringen. Es ist schon gut genug, wenn ich was gemäßigt mache und, ähm, einfach laufe.
Ja. <laughs> Ja. Mhm. Ja, genau. Hm. Mhm. Ja, äh, da hast du jetzt natürlich sehr viele interessante Themen aufge aufge äh, ber erbracht, zum Beispiel, ähm, die Reduktion von dem Cortisol, wogegen natürlich die die Bewegung sehr hilft und dazu hast du hm, 2 große Pausen genannt. Die Pause also du beginnst praktisch den Tag mit einer Pause, was natürlich gut ist für den Körper und dann am Nachmittag noch eine Pause draußen. Klingt spannend. Hm, machst du denn auch so Mikropausen noch mal zwischendurch, äh, wo du vielleicht auch noch Bewegung, ähm, wirklich aktiv integrierst, wenn du dir zum Beispiel einen Kaffee machst oder einen Tee oder so etwas?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja, also, ich probiere es, aber das ist eher, ähm ja, das ist weniger so bewusst. Also, das ist eigentlich auch sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig. Habe ich jetzt auch angefangen. Also, zum Beispiel heute habe ich dann auch, ähm, zwischendrin, ähm, Musik gehört und habe dann dazu bisschen getanzt und so. Das mache ich auch manchmal. Das ist auch je nach Stimmung. Ähm, aber ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Und, ähm, dann macht die Arbeit auch viel mehr Spaß und man ist dann eben viel, viel entspannter. Also, ja, das würde ich auch schon empfehlen. Auch zum genau, Musik einfach, dann bringt man sich irgendwie auch noch mal vielleicht in so 'ne andere Stimmung, dass man vom Kopf her nicht so fest ist irgendwie. Und, ähm, genau, dann ist man aufgelockert.
<chuckles> Ja. Mhm. Okay, das klingt auf jeden Fall nach Bewegungen, die wirklich, äh, dir dazu verhelfen, dass dein Tag angenehm verläuft. Würdest du hattest du hattest kurz, äh, erwähnt das Wort Empfehlungen. Was würdest du denn vielleicht, äh, Menschen empfehlen oder welche Art von von Übungen würdest du Menschen empfehlen, die vielleicht überhaupt kein Sport machen den Tag über?
Ja. Hm also, ich würde auch empfehlen auch, so ganz kleine Sachen. Ähm, da kann man einfach aufstehen zum Beispiel und sich bisschen schütteln. Das kann man ja auch, wenn man jetzt, äh, irgendwo im Office arbeitet. Und wenn man's vielleicht auch nicht vor Leuten machen möchte, dann g macht man's halt schnell auf der Toilette oder so. <laughs> Oder in der Schlange zur Toilette fällt ja dann auch nicht auf, ähm, sich zu schütteln. Also, ich glaube so, das Schütteln hat auch 'nen sehr, sehr guten Effekt auf den Körper. Das heißt ja immer so also, wer hat das ich glaube Bessel van der Kolk oder so mit „The Body keeps the score“, oder Peter Levine gibt's auch noch mit diesem „Gentle trauma release“, dass also Tiere schütteln sich, wenn sie gestresst sind. Und dass Menschen das genauso auch machen können, also, sich so zu schütteln. Ähm, da habe ich auch neulich so 'n Kurs online dazu gefunden. Ähm, also, das das ist das ist was Schönes, was man kurz und schnell machen kann, um irgendwie, äh, Stress von sich zu schütteln. Ähm, vielleicht auch bisschen so 'n so 'n bisschen Ton dabei von sich geben. Manchmal muss man seufzen oder so. <laughs> Ähm, und natürlich dann gucken, dass nicht grad der Chef oder so vorbeikommt dann. Aber, ähm ja, so was oder halt sich kurz zu dehnen, zu strecken. Ähm, ich finde Dehnübungen sind sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist ganz extrem wichtig. Dehnen ist auch so was, was irgendwie wo man das Gefühl hat also, da habe ich immer das Gefühl, man hat dann mehr Raum so in seinem Körper und, ähm, dadurch hat der Stress, äh, irgendwie aber trotzdem dann weniger Raum. Also, der Stress ähm, ja, Strecken macht irgendwas mit einem, dass man sich so entspannter fühlt und einfach viel, viel wohler fühlt. Also, ich glaube, Dehnen, Strecken ist ganz arg wichtig für so das Wohlbefinden. Also, man sollte Sachen machen, die vielleicht nicht super herausfordernd sind. Ni mu muss nicht Superleistungssachen sein für Muskeln oder so. Muskelaufbau kann natürlich auch helfen bei bestimmten Sachen, auch wenn man viel sitzt et cetera und dass man natürlich bestimmte Muskeln dann nicht verliert und so. Aber das kann auch sehr, sehr sanft sein. Also, wie gesagt, äh, Stichwort Tai Chi.
Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm. Ja. Mhm. <laughs> Mhm. Mhm. Ja, das klingt nach 2 wirklich sehr klugen Ansätzen, wirklich spannend, ähm, die so vielleicht gar nicht so bekannt sind. Äh, mit dem mit dem Schütteln gerade, hm, da so den Stress praktisch abzuschütteln und auch mit dem Dehnen, was du wo du auch, äh, die Tiere erwähnt hast. Hunde machen das ja, die machen so ein Begrüßungsdehnen, ja, <chuckles> ähm, bevor sie loslaufen, ja. Äh, das ist natürlich eine spannende Idee, da vielleicht, äh, Mechanismen von den Tieren zu übernehmen. Hm, jetzt jetzt sagtest du vielleicht ganz kurz noch so 'n bisschen als Randthema, ähm, du hab du machst all diese Dinge zu Hause im Rahmen von dem Homeoffice, was natürlich klasse ist und vielleicht aber auch so 'n bisschen, hm, 'n Luxus. Ähm, denkst du denn, dass sich jetzt für Menschen, die im Angestelltenverhältnis sind, dass die überhaupt die Möglichkeit haben, hm, das zu integrieren, oder würde da vielleicht der Chef auf die Barrikaden gehen? Wie schätzt du das ein?
Mhm. Mhm. Ja, stimmt. Mhm. Mhm. Mhm. Also ich denke mittlerweile auf so neuen Start-ups, da gibt's ja alle möglichen ich will nicht sagen also nicht Kuschelecke, aber da gibt's ja Ecken für alles, 'ne Obstecke, la la la et cetera, 'ne Sportecke sogar, Gym. Da gibt's ja alles Mögliche. Ich glaube, dass mittlerweile also wenn man möchte und einem das wirklich sehr wichtig ist und es sollte einem wichtig sein, dass man auch, ähm, das Unternehmen, wenn man jetzt nachm Job sucht, äh äh, dementsprechend finden kann, was so was anbietet oder die das zumindest also vorgeben, dass es denen wichtig ist, dass man Sport macht. Ich denke, das ist ja auch dem Unternehmen zuträglich und wissen, glaube ich, auch viele junge Unternehmen mitter mittlerweile. Und ansonsten würde ich dann halt die Pause nutzen. Ähm, es gibt ja immer wieder dann Pausen, wo man sich dann wo man auch dann rausgeht, äh, sowieso automatisch bei vielen Jobs. Und dann halt anstatt 'ne Zigarette da zu rauchen, dann halt bisschen um den Block einmal zu laufen. Ich glaube, das das macht schon 'n großen großen Unterschied, um einfach auch das das Gehirn mal 'n bisschen auszulüften.
<chuckles> Mhm. Ja, ja, das stimmt. Da haben sich wahrscheinlich jetzt äh, die die Arbeitgeber auch bee ge 'n bisschen geändert. Also die Kleidung darf le le legerer sein, den Mitarbeitern werden mehr Freiräume gegeben. Hm, vielen Dank für diesen spannenden Überblick, wie du wie du Bewegung in deinen Arbeitsalltag integriert und was du vor allem auch anderen Menschen empfehlen würdest, egal ob im Homeoffice oder im Angestelltenverhältnis. Echt spannend, vielen Dank.
Ja. Vielen Dank, dir auch. Hat, äh, sehr Spaß gemacht. Sehr sehr interessantes Gespräch.
<chuckles> Super, alles klar. Vielen Dank und schönen Abend. Ciao ciao.
Ja, dir auch. Danke.